ده شيء إيجابي فوق الوصف يعني، آآ، ب بيخلق تنوع وبيخلّيك إنك أنت تكتشف ناس جديدة، وبالتالي أنت بتساعد المؤديين دول اللي أنت بتكتشفهم، وفي نفس الوقت أنت ب بتلاقي حاجات جديدة تعجبك ت تسمعها، ف طبعًا ده إيجابية، السلبية إيه؟ ممكن يخلّي تعلقُك إلى حدٍ ما سطحي شوية بالمثلًا بال بالعازفين دول، لأن أنت مثلًا في Instagram بتقلب ت تبُص 10 ثواني مثلًا. يعني هو أنت أصلًا ال ال الاحتمالية إنك أنت تتفرج على حاجة بقت قليلة أوي بسبب فكرة الreels وفكرة الحاجات دي، مش ممكن إنك أنت تسمع حاجة دقيقتين 3 إلا لو أنت بجد يعني هتستثمر في الموضوع ممكن زي يوتيوب شوية، فبتلاقي نفسك إنك أنت بتقلّب على طول اللي هو إمم، حلوة البتاعة دي تقلّب على طول بعدها إمم، حلوة البتاعة دي فبقِت إمم، ف بالضبط فاللي هو أنت ممكن تخسر الروح شوية أو تخسر حاجة حلوة ممكن كنت تستمتع بيها، وفي نفس الوقت لو هنرجع شوية للمؤدي ده بيخلّيه اللي هو يعني صانع محتوى أكتر من ما هو عازف مثلًا، اللي هو إزاي تدرس إنك تصنع محتوى.
إمم، جميل أوي. بالضبط. حلو أوي. إمم، إمم. ماشي. حلو. إمم، إمم. جميل آه. ماشي. آآ، ي ي يا دوبك يعني، يا دوبك بت بتاخُد أول لقطة وخلاص. إمم. أيوه، أيوه. إمم، هو بقى بيدور على إزاي يشتغل وإزاي يظهر للناس، مش بيدور على إزاي يقدّم فن حقيقي بقى و
بالضبط، بس فده فده بيخلّيك ك ك كمستمع ب أنت يعني اللي هو حاجة كده زي كأنك بتتزغط حاجات، يعني ف فدي مشكلتها برضو.
جميل. حلو جدًا.

طبعًا في مزايا. يعني زي ما قُلت لك في الأول التعلٌم هو سهل أوي إنّك أنت د دلوقتي تتعلّم حاجة بسبب ال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. سهل، سهل جدًا، أسهل بكتير من أي وقت فات. آآ إنّك أنت مثلًا تروح يوتيوب، إنّك أنت تروح موقع عليه نوتة، إنّك أنت حتّى تطلّع فيديوهات للناس وبب بي بيدرّسوا من غير ما تدفع أي حاجة، حتّى هتلاقي الفيديوهات دي موجودة عادي. بس، فطبعًا التكنولوجيا كويسة جدًا في الحتَّة دي.
إمم. جميل. حلو أوي. جميل جدًا، جميل أوي. إمم، إمم. طب ماشي إحنا كده خدناها من وجهة نظر ال الشخص المؤدّي، أو الشخص الصانع للموسيقى. عايزها بقى من وجهة نظر المستمع. ال إزاي الموضوع ده أثّر بقى على علاقته بالموسيقى كمستمع بقى دلوقتي؟
إمم. والله كمستمع آآ
المو الموضوع بقى أحسن والّا بقى أوحَش برضه؟
والله كمستمع هو آآ ب ابتدا برضه فكرة التكنولوجيا آآ حلو ووِحش، الحلو فين؟ مثلًا تطبيقات زي Spotify، تطبيقات زي إنستجرام ويوتيوب. بترشّح لك حاجات، زي الحاجات اللي أنت بتحبها دي أحسن خاصية بالضبط. إمم. وبعدين بترشّح لك كمان حاجات، يعني أنت مثلًا بتسمع آآ تلات تلات عازفين مثلًا أو 3 مُغنّيين تمام؟ هتقوم هو مرشّح لك مثلًا 10 زيّهم، ممكن يعجبك 6 منّهم. دي حاجة أنت ما كنتش تعرف تعملها لوحدك.
إمم. ج بقى في تنوّع. يعني بقى في أ آه. جميل. حلو أوي. جميل، آه. يعني أنت شايف إن فكرة ال الخوارزميات اللي هي بتشتغل علشان تجيب لك الحاجات اللي أنت بتحبها دي، ده ده شيء إيجابي؟
بالضبط. إمم.

إمم، بالضبط. طب
حلو، ف آآ، ال الحلو ال عشان ارد على سؤالك بقى إنّك أنت بتقول لي شايفها فين بعد 5، 10 سنين؟ هو أنا مش شايف إن الذكاء الإصطناعي هيغزوها ويبقى هو الأساس، لإن ما حدش بيحب أوي ده. يعني أنت مش هتحب تسمع الذكاء الإصطناعي أو تسمعه طول الوقت وبالذات إن هُم عاملين قوانين وحاجات زي كده مثلًا على تطبيقات Spotify أو تطبيقات رَفع المزّيكا والحاجات دي، إن هو بيبقى تصنيف معيّن ليه، هو مش ما بيقبلوش، بيبقى ليه تصنيف أنا ك أنت كمستمع اقول لك ده ذكاء إصطناعي.
إمم، إمم. إمم، إمم. إن ما يبقاش أ جميل. ماشي. معمول بالai. حلو جدًا ده. آه، آه، هو أنت شايف إن هُم كده بيحدوا أ أو بيحافظوا بقى ممكن نقول، إن هُم بيحافظوا مش بيحدوا كمان على على جَوهر الموسيقى أصلًا، إن هي شيء إبداعي وشيء آآ، ممكن نقول روحاني، لازم يخرج ب ب بإحساس معيّن أو إحساس ال ال المؤدّي علشان يوصل أكيد لإحساس المستمع. فلو دخل في قصة بقى ذكاء إصطناعي وبقى الموضوع كلّه بيتلخّص في في حَبة خوارزميات وكمبيوتر هو اللي بيعمل، هتفقد الحتة دي، فهُم أ بقدر الإمكان يعني، شايف إن هُم بيحاولوا إن هُم يحافظوا على الجزئية دي، بإن هُم إيه، ي ي يعملوا زي ممكن نقول تعليمات معيّنة كده أو فِئة معيّنة للناس اللي بتعمل كده. جميل جدًا.
بالضبط. طبعًا، طبعًا. طبعًا. يعني إلى حدٍ ما، آه. إمم، يعني هُم هُم عاملين حد بحدٍ ما، أو حتى في آآ، تطبيقات تانية أو قوانين تانية برضه بتخلّيك ما ما ت ما تكتسبش أوي من الذكاء الإصطناعي، مش زي ما لو أنت عملت أغنية لوحدك مثلًا. فده برضه بتخلّيه ما ي ما يبقاش حاجة زي، آمم، ما يبقاش حاجة زي بس في حاجة أنا جاي باكتسب منّها وخلاص، لازم يبقى الموضوع فيه روح، لإن أنا ب آه، ماشي أنا دي شُغلانة ممكن تبقى شٌغلانة أو أو أو بس أنت إيه اللي بيخلّيك تسمع مزّيكا؟ أنت عايز ت ترتبط بالموضوع، تحس بيه يعني، بس.
إمم. إمم، جميل. إمم. بالضبط. حلوة أوي. بالضبط. إمم. إمم، إمم، إمم، طيب، يعني برضه آآ، سريعًا كده، ممكن مثلًا تقول لي أنت إحساسك دلوقتي كده بالموسيقى، بيبقى عامل ازاي يعني؟ أو أو إيه ال الطقوس بتاعتك وأنت بتسمع مزّيكا؟

والله تقصد إيه بالضبط بتعلّمني أكتر؟ هو لو تقصد بتعلّمني أكتر بتحَسّنّي في ال في التأدية بتاعتي، أو في إن أنا أتعلّم اللي أنا باعمله أكتر، هو أكيد. لإن التكنولوجيا بتفتح لي إمم.
إمم. ي يعني اللي قصدي إن الموضوع بقى أسهل إن أنت تتعلّم اللي أنت بتعمله، وأسرع من ما كان مثلًا هتنزل تروح مكان معيّن يعلّمك والّا لأ برضه لازم تبذل نفس المجهود و
أكيد، أكيد، أكيد. لا، لا، لا، لا، لا أكيد عندك حق طبعًا. آآ اليوتيوب ومواقع تانية كتير و وSpotify إن أنا باقدر أسمع ال الأغاني دي عادي، أقدر إن أنا أجيب لها نوتة مثلًا أو أقدر إن أنا أجيب لها حاجات كتير جدًا. أقدر بسهولة إن أنا أتعلّم مثلًا حاجة أنا عايزها أ باستعمال تطبيقات تانية برضه، أقدر أعمل المزيكا اللي أنا عايزها مثلًا أو أ أعمل حاجات مثلًا ب بالذكاء الاصطناعي حتّى أو بحاجات ب عادي ممكن بمهاراتي أنا على برنامج مثلًا أعمل آآ درامز والّا أعمل حاجات زي كده دي بتبقى سهلة جدًا.
إمم. حلو أوي. جميل. حلو جدًا، ماشي. إمم. جميل، حلو أوي. خلّينا بقى نرجع لِوَرا حبّة حلوين يعني، قُل لي أنت أصلًا علاقتك بالموسيقى ابتدِت إزاي يعني؟
علاقتي بالموسيقى ابتدِت إزاي؟ والله دي قصة يعني إلى حدٍ ما طويلة بس عشان أقصّرها عليك، آمم هو ابتدِت معايا مثلًا من وأنا عندي 17 سَنة، اللي هو متأخر مش بدري خالص. بس يعني أنا كنت في الأول ما باسمعش مزيكا خالص، ما باسمعش أغاني، موبايلي ده فاضي ما عليهوش الحاجات دي تمامًا. آمم اللي هو عادي أنا ممكن أسمع كده أغاني في البيت كده اللي هو والدي مثلًا مشغّل أم كلثوم كده فجأة في الصالة و اللي هو أنا ما باحبهاش أوي، بس إن هو يعني أنا باسمعها تمام عادي. آآ جد جيت بقى ف وأنا عندي 17، يعني ما تفهمش إيه شُفت فيلم، فيلم واحد غيّر لي حياتي إلى حدِ ما، مع إنه فيلم تافه جدًا. أ آه. فيلم تافه جدًا و وإلى حدٍ ما كوميدي مع أكشن مع كُلّه ما تفهمش هو غريب جدًا، فيلم غريب جدًا يعني. آآ الفيلم ده كان بيتكلّم عن الفِرَق وعن الروك وعن الأدوات الموسيقية وعن الجيتار وعن ال البيس وعن ال الطبول والكلام الحلو ده كُلّه. اتفرّجت على الفيلم ده وقعدت ساعتين كده كان طالع على التليفزيون كده، أنا و كنت قاعد ما باعملش حاجة، فقُلت أمّا أقعد أتفرّج على إيه، ال إيه الهبل اللي بيحصل ده قُدّامي؟ وقُمت اتفرّجت عليه لاقيته عجبني، وخلِّل في دماغي جدًا و وتاني يوم قُمت قُلت لوالدي: "والله أنا عايز ألعب حاجة." فطبعًا زي أي أب من الزمن الجميل قال لك: "أنت تلعب بيانو." قُلت له: "لا، لا، لا البيانو مش جاية معايا من الآخر كده لأ." فقال: "طب أنت عايز إيه؟" قال لك بقى لأ خلاص أنا قُلت له الجيتار ده شكله شكله كده بيقول، شكله حلو. ف
آه. ماشي. تمام أوكي. حلو. ماشي. إمم. ماشي. إمم. فيلم واحد غيّر لك آآ نظرتك للموسيقى عامةً. إمم. تمام. إيه ال إيه اللي حصل ساعتها يعني أ ليه كان هو الفيلم ده اللي غيّر لك؟ أوكي. حلو. جميل. آه. آه. ماشي. تمام. ف ف آه. ما كنتش تعرف أصلًا آآ م عُمرك ما مسكت جيتار قبل كده ولكن أنت غ قرّرت إن أنت تلعب جيتار.